ก็ส่วนใหญ่ก็เพลงสนุก ๆ นี่แหละค่ะ แต่ว่าเราจะแบบ จะเป็นแบบ เอ่อ พอมันเป็น Special Song จะ เอ่อ Special Song ใช่ไหม เขาก็จะให้แบบ ให้เราพูดด้วย ใน ในสายน่ะค่ะ ให้เราพูดด้วย มอบให้ใคร เออ ใช่ ขอ น้องขอเพลงอะไร? มอบให้ใคร? อย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะเป็น เอ่อ ก ส่วนใหญ่ก็จะมอบให้น้อง ไม่ ไม่ก็มอบให้เพื่อน อย่างเงี้ยค่ะ ง่าย ๆ แต่ว่าเพลงนั้นที่เราต้องการ ก็คือเราอยากฟัง ใช่ เป็นเพลงที่เราอยากฟัง เราไม่ได้ตั้งใจให้ใครเป็นพิเศษหรอกค่ะ เออ
ค่ะ ค่ะ อ้าว! เหรอคะ อุ๊ย! น่าตื่นเต้นเนาะ ฮั่นแน่ <chuckles> ฮั่นแน่ ค่ะ เอ๊ะ ของคุณมอบให้เพื่อนเหรอ? ค่ะ อ๋อ เอ๊ย! ตาย ค่ะ นึกว่าแบบว่า เออ แบบสมัยนั้นที่เขาขอเพลง ก็อาจจะมีให้คนพิเศษ อะไรอย่างงี้ แล้วก็ ก็เลยคิดว่า เอ๊ะ! คุณจะมีบ้างไหมหนอ ที่แบบว่าขอเพลงให้คนพิเศษ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ?
ค่ะ ไม่ ไม่มีค่ะ ปกติก็คือเราแค่อยากฟังเฉย ๆ แล้วเราก็โทรเข้าไป แค่นั้นเลย เออ แล้วพอเขาถามว่า เอ่อ เขาก็ถามว่า "แล้วน้องมอบเพลงนี้ให้ใคร?" เราก็บอก "ให้ ให้เพื่อนแล้วกันค่ะ" เพราะว่าไม่รู้จะให้ใครเป็นพิเศษ เราแค่อยากฟัง ไง <chuckles>
อืม ค่ะ <chuckles> จริงให้ตัวเองเนาะ ค่ะ เข้าใจได้ โอ้ มันก็เป็นกิจกรรมที่น่ารัก ๆ สนุกสนานมาก ๆ เลยค่ะ แล้ว แล้วจากแบบวันนั้นผ่านไปเป็นยังไงอีกคะ?
ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ๆ แล้ว ค่ะ พอมัน มันก็กระเถิบมาเป็นยุค ๆ เนาะ พอเป็นช่วงวิทยุ เป็นอัลบัมที่เป็นเทป มันก็จะเป็นซีดี พอเป็นซีดี มันก็จะมีเป็นเอ็มพีสาม
ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ มันก็เริ่มมีพัฒนาการมาเรื่อย ๆ ใช่ไหมคะ? ค่ะ
อา ใช่ ๆ ๆ แล้วพอมันเป็นเอ็มพีสามนั่นน่ะค่ะ เรา เราหาเพลงได้เยอะมากเลยนะ เพราะว่า มัน มันมีเพลงแบบร่วม 100 เพลงอะอยู่ในเอ็มพีสามนั่นน่ะค่ะ
อืม อ๋อ ค่ะ โอ้ ตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะ เพราะว่าจากวิทยุที่เราจะต้องรอเขาเปิดเนาะ ตอนเนี้ยเราก็เริ่มที่จะแบบทำการค้นหาเพลงเองได้แล้ว ก็มีการรวบรวมเนื้อหาของเพลงมาให้เราแบบหลากหลายมากขึ้น ตรงเนี้ยค่ะ เอ่อ ส สไตล์ในการฟังเพลงของเรามันเปลี่ยนไปบ้างไหมคะ? อาจจะเป็นแบบ เป็นเพลงพอป เพลงแจซ เพลงสากล ตรงนี้มันเปลี่ยนไปไหมคะ?
อืม ใช่ ใช่ ค่ะ ใช่ ค่ะ

จะบอกว่ามันคล้าย ๆ เหมือนกันแบบทำทอล์กโชว์ ซึ่งเขาหยิบประเด็นสังคมอะค่ะ เอามาพูดคุยเอามาวิ วิเคราะห์กัน แต่ว่าเป็นการวิเคราะห์เชิงแบบเป็น ใช้ ใช้ภาษาที่มันตลก ๆ หน่อยอะ
อ๋อ ค่ะ อืม ก็ทำให้แบบคนติดตาม อ๋อ ค่ะ วันนี้ก็ทำให้เราแบบรู้สึกผ่อนคลายไปอีกรูปแบบหนึ่งเนาะ แม้ว่าตัววิทยุเนี่ยเขาจะไม่ได้แบบทำเป็นรายการเพลงเหมือนเดิมเนี่ย แต่ก็ยังสามารถที่จะปรับตัวให้แบบ เอ่อ ยังอยู่ได้ในอุตสาหกรรมนี้ นี่ก็ถือว่า เป็นการปรับตัวที่ยอดเยี่ยมมากเหมือนกันนะคะเนี่ย
เออ เนี่ยแล้วพอฟังไปเราก็หัวเราะไปอะ เอ่อ ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ ใช่เลย ใช่เลย มันก็ต้องปรับ ถ้าไม่ปรับมันก็ไม่ได้อะเนาะ อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้วิทยุที่เขา ที่เขาทำรายการกันน่ะค่ะ ก็จะมีการ มีไลฟ์ให้ดูด้วยผ่าน ผ่านทางเว็บไซต์ของเขาเอง หรือช่องของเขาเองอะค่ะ มันก็จะมีไลฟ์ ให้เราดูด้วย เออ
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ เหรอคะ? เออ อันนี้เพิ่งทราบเลย อันนี้ก็น่าจะเป็นแบบอีกหนึ่งการปรับตัวเนาะ ที่แบบพยายามที่จะเข้าถึงผู้ฟังให้มันได้มากที่สุดนะคะเนาะ ตรงเนี้ยค่ะ แล้วไม่แน่ใจว่า ถ้าสมมุติว่าอยากจะแนะนำเนี่ยค่ะ ให้แบบ เอ่อ อยาก สำหรับการค้นหาเพลงดี ๆ อย่างเงี้ยค่ะ ให้ผสมทั้ง 2 ทางเลย วิทยุหรือว่าทางสื่อโซเชียลเนี่ยค่ะ จะแนะนำเป็นช่องทางไหนดีอะคะ?
ค่ะ อา อืม ใช่ค่ะ ใช่ ค่ะ ค่ะ เอ่อ ถ้าเป็นรายการวิทยุ ใช่ไหมคะ? อ คือถ้าเป็นวิทยุ เราต้องการฟังเพลงใด ๆ เนี่ย เรา เราอาจจะต้องรู้มาก่อนว่า ว่าเพลงนั้นชื่ออะไร แล้วของใครอะค่ะ? แต่ถ้าเกิดว่าเป็นโซเชียลเนี่ย เราอาจจะ หรือว่าเราเซิร์ชข้อมูลเนี่ยค่ะ เราอาจจะแค่พิมพ์ท่อนใด ๆ ของเพลงนั้นที่เราเคยได้ฟังมา แล้วมันติดหู อย่างเงี้ย ใช่ ๆ เราแค่ เราแค่ท่อนเดียว อย่างเงี้ยค่ะ ไง เขาก็จะเซิร์ชขึ้นมาให้เลยว่า ไอ้เพลงท่อนนี้อะมันน่าจะเป็น ช ชื่อเพลงอะไรอะค่ะ แล้วเราค่อย ๆ คลิกเข้าไปดูว่า ไอ้ท่อน มันใช่หรือเปล่า? เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีชื่อเพลงซ้ำ ๆ กันอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะ รัก ๆ ก็มี จะมีรัก ๆ อยู่หลายรัก ๆ เหมือนกัน อย่างเงี้ยค่ะ อืม <chuckles>
ใช่ค่ะ อ๋อ ค่ะ อุ๊ย! ทำอย่างงี้ได้ด้วยเหรอคะ? อ๋อ! โอเคเลยค่ะ อืม ค่ะ โอ้ อันนี้ก็น่าสนใจนะ ฮะ อ๋อค่ะ ตอนนี้เราก็ต้องแบบว่า เอ่อ เข้าไปแบบทำการค้นหานะ อุ๊ย! วิธีแบบนี้น่ะค่ะ ก็เป็นรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะทำให้แบบค้นหาเพลงที่อยากฟังได้ง่ายขึ้นอีก 3,000,000% เลยนะคะ เนี่ย
ค่ะ <laughs> คาดว่าจะเป็นอย่างงั้นค่ะ อืม
ค่ะ

พวกเราจะฟัง อ่า พวกเราหมายถึงทางนี้กับน้องสาวอะนะคะ ก็จะฟังเป็น เออ เพลงพอปค่ะ เป็น FM แล้วก็เป็นเพลงพอป ฟังกัน อา
ค่ะ อ๋อ ค่ะ อุ๊ย แล้วคุณเนี่ย ไปฟังกับน้องสาวด้วยนะคะ ทีเนี้ย 2 คนน่ะ 2 คน 2 แนวหรือเปล่านะคะ? เวลาที่แบบไปฟังเนี่ย คือสามารถแบบคอเพลงเดียวกัน หรือว่าแบบอาจจะมีแบบทะเลาะกันไหมคะ ฉันจะฟังคลื่นนี้ เธอจะฟังคลื่นนั้นเนี่ยค่ะ?
อา อา ค่ะ อ๋อ ไม่ ไม่มีเลยค่ะ เราไม่ทะเลาะกัน เพราะว่าเราจะบ่มเพาะ เราจะพูดใส่น้องสาวเสมอ ตั้งแต่เขาเล็ก ๆ ว่า ว่าเราชอบฟังเพลงแบบนี้ แล้วเราก็จะร้องเพลงแบบนี้ให้เขาฟัง ก็กลายเป็นการปลูกฝัง ให้เขาชอบเพลงแบบที่เราชอบ ก็จะไม่แย่งกันค่ะ ถูกต้องค่ะ อือ
โอ้ ดีมาก <chuckles> อ๋อ อ๋อ ต้อง อ๋อ มีการครอบงำกันเล็ก ๆ นะคะ ตอนนี้เหมือนได้ยินว่า อา จะร้องเพลงให้น้องฟัง เพื่อที่จะแบบ อา คุณน้องคะ เพลงนี้เพราะนะ มาฟังด้วยกันดีกว่า อันนี้ พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่า เป็นเพลงไหน เป็นของศิลปินท่านไหนยังไงอะคะ?
ใช่ ๆ อา ใช่ ใช่ค่ะ ตัวที่ ที่ร้องบ่อย ๆ ใช่ไหมคะ ตอนนั้นจะมี พี่เบิร์ด พริก พริกขี้หนูไหมตอนนั้น พริกขี้หนู พี่เบิร์ด พริกขี้หนู เออ ก็จะ โอ้ ร้องกันสนุกเต้น
ใช่ค่ะ อ๋อ โอ้โฮ พ.ศ. สองพันห้าร้อย ประมาณ สามสิบหก
เออ อะไรประมาณนั้นค่ะ ไกล ๆ หน่อย เออ ใช่ วงค่ายน้าป้อม ใช่ ต้องเต้นด้วย ต้องเต้นด้วยสิ ต้องมีการเต้นด้วย แล้วก็สอนน้องเต้นด้วย สนุกกัน ใหญ่ค่ะ นั่นแหละ ถึงจะบอกว่าการบ้านมันไม่ค่อยเสร็จ <chuckles>
สามสิบหกสามสิบเจ็ด อ๋อ คุณต้องเต้นด้วยนะ เพลงนี้ <chuckles> เออ โอ้โฮ มิน่าล่ะ การบ้านถึงได้เสร็จช้า <chuckles> โอเค เห็นภาพเลยค่ะ ความสนุกสนานตรงนั้นอะนะคะ แล้วเป็นยังไงต่อคะ?
เออ ค่ะ ค่ะ